Certo, perché comunque poi organizzi anche un po' tutta tutta una serata quando vai al cinema, quindi, non è solo l alla fine anche magari se organizzi a a casa una per guardare un film, poi comunque c'è la cena e tutto. Però il cinema è proprio poi anche un po' fatto apposta, no, i soli i cinema sono in centri commerciali, cose cose simili, e quindi poi fai anche qualcos'altro. Quindi sicuramente anche un'uscita.
Esattamente. Esatto. Mh-mh. Esatto, magari esatto. Anche magari piuttosto che stare in in casa, un sabato sera in cui, non so, piove, fa freddo e dici: "Beh, mhmm, danno questo al cinema, perché non andiamo a vederlo?" Quindi in quel caso magari capita anche, ehm, di di vedere qualcosa che magari non sarebbe esattamente nelle mie preferenze o nelle mie corde, però nei limiti del "Non mi disgusta", mh, accetto volentieri no, di andare a vedere.
Mh-mh. Certo, e secondo te il cinema cos'è che quali sono un po' i lati positivi? Comunque, cioè il cinema è pensato per i guardare appunto un film, quindi cioè, comunque, vai a escludere tutte le persone, no, comunque l'ambiente del cinema, cioè ti dà è un po' più suggestivo, sì, cioè cos'è che ti piace un po' del dell'ambiente, del della stanza?
Mh-mh. <chuckles> Sì. Sì. Sì, sì sì. Allora guarda, sicuramente come dici tu è un'esperienza un po' più suggestiva, no, perché sei lì con il maxischermo davanti, gli effetti audio, quindi sicuramente, ehm, è un un tipo di visione diversa, più forse coinvolgente. E poi io devo dire, la cosa che mi piace di quando vado al cinema è sì, ehm, l l'arma a doppio taglio delle persone, nel senso che, mi danno fastidio quelle che disturbano, che magari sono irrispettose, ma come in tutti gli ambiti della vita, no, perché se stiamo vedendo un film e tu racconti ne accanto al mio orecchio, la storia di tua nonna e allora, eh, s sei maleducato.
Mh. Certo sì. Mhm, ah sì, le persone che parlano sono abbastanza fasti sì. A me non ti capita spessissimo che parlano devo dire, cioè comunque è una cosa rara e molto spiacevole. Di solito magari sì, mangiare è molto più un classico, quello sì.
Esatto, esatto. Mh. Esatto. Ah-ah. Più comune, sì. Però nello stesso tempo quando magari si tratta di film, che so, io la saga di film degli Avengers l'ho vista tutta al cinema, no, appena uscita. Ecco, in quel caso mi piaceva proprio, mhmm, il clima di condivisione tra appassionati perché c'erano momenti in cui, non so, scene importanti e e c'era un u u u una sensazione collettiva, che tu percepivi anche negli altri. Mi viene in mente, mhmm, non so, uhm, la scena in cui Captain America finalmente prende in mano il martello di Thor, no. E allora mi ricordo questo sospiro collettivo di di un piccolo applauso, quindi mi ricordo proprio questa sensazione condivisa che è stata bellissima.
Mh-mh. Certo, vero. Mh-mh.